Ừm, thật ra thì một ngày học của mình thì nó cũng sẽ thường là nó sẽ không cố định, mà nó còn phụ thuộc vào lịch, ờ, học trên trường với cả lịch đi làm của mình nữa. Thì, ờ, thông thường thì nếu mà một ngày học của mình thì mình vẫn sẽ đến trường như bình thường thôi. Nếu mà có tiết thì mình vẫn sẽ học tầm khoảng, ờ, 1 ngày trung bình sẽ học khoảng 2 đến 3 môn, sau đấy thì là mình về. Ừm, xong rồi mình sẽ đi làm và sau đấy thì buổi tối thì mình sẽ dành thời gian thêm để tổng hợp lại những cái kiến thức mà đã học trong cái buổi hôm đấy, cũng như là sẽ chuẩn bị đọc bà trước bài cho những cái môn ngày hôm sau thôi, thì thông thường là một ngày của mình nó sẽ chỉ diễn ra như thế.
Ừm hứm. Sao, sao? Ừm hứm. Ừm, 2, 3 môn. Ừm hứm. Ừm. Ừm hứm, ừm hứm. Ừm, rất là hay ha. Thì không biết là bên cạnh đó thì đôi khi mà bị bạn bị tụt lại hoặc trì hoãn đi, thì không biết là bạn thường xử lý như thế nào để có thể kéo bản thân quay lại nhịp học được?

Ôi, mình nghĩ là <chuckles> tất cả mọi thứ nó tồi tệ nó sẽ xảy ra thôi. Tại vì mình là nếu mà mình đã có các thứ lên kế hoạch rồi thì mình sẽ rất là kỷ luật, rất là nghiêm túc và cái gì nó cũng sẽ đúng giờ và có kế hoạch ấy. Chứ còn mình mà xác định là những cái khoảng thời gian như, kiểu, được nghỉ hè mấy tháng ấy trôi ấy, là mình không ấy một cái gì, là mình sẵn sàng là mình xõa hết luôn, mình không làm một cái gì hết. Thế nên là mình nghĩ là bởi vì nghỉ việc có những cái kế hoạch thấy thế, thì mình lúc nào cũng rất là biết là mình sẽ cần phải học gì tiếp theo và khi nào thi, thì để mình chuẩn bị tốt cho những cái đấy. Nên là có thể là những cái hồi, kiểu, hồi năm nhất, năm 2 thì mình lúc đấy mình cũng chưa có những cái chiến lược cụ thể như thế, nhưng mà xong rồi mình cũng dần thích ứng. Thì nói chung là kể từ đấy về về sau, đến lúc mà học hết đại học xong rồi lên học thạc sĩ thì nó cũng tất cả mọi thứ nó cũng đều nằm ở trong cái tầm kiểm soát của mình. Mình cảm thấy là cái việc học nó vui và nó cũng không khiến mình, kiểu, đau khổ nhiều như là lúc trước nữa ấy.
Ừm, hợp lệ, đúng không? Ừm hứm. Ừm hứm. Ừm, ừm. À há. Ừm, ừm. Là sao? Ừm hứm, năm nhất, năm 2. Ừm hứm. Ừm. Vui, đúng không? Ừm hưm, ừm hưm. Vậy thì không biết là theo bạn thì trong tương lai gần đi, có thể là 1, 2 năm hay là thậm chí 5 năm tới thì bạn có, ưm, hình dung được cái liệu cái cái cách quản lý thời gian khi học của bạn nó sẽ khác đi so với hiện tại hay không?
Ừm. Ừm. Thực ra thì mình thấy ở thời điểm hiện tại là cách, ưm, quản lý thời gian này của mình thì mình đã rất là tối ưu, nó phù hợp với những cái nhu cầu cũng như là với cái lịch trình hiện tại của mình rồi. Mình nghĩ là nếu mà trong tương lai thì có thể là sau khi mình hoàn thành xong thạc sĩ đi, mình làm phải làm việc, ờ, <tsk> có thể làm việc full-time hoặc làm việc part-time, mình cũng chưa chắc nữa, thì có thể là nó sẽ có một số những cái thay đổi ở trong cái việc lên kế hoạch của mình. Mình sẽ phải dành nhiều thời gian cho những cái công việc toàn thời gian hơn, cũng như là ờ, đấy, biết đâu sau này tại vì làm việc mệt quá thì mình cũng không không còn nhiều thời gian để cho cái việc đi học nữa, thì mình cái đấy thì chắc là mình cũng sẽ phải có những cái kế hoạch mới, nhưng mà tạm thời thì đấy vẫn là một là cái câu chuyện ở trong tương lai. Thế nên là ở thời điểm này thì mình vẫn thấy cái cách quản lý thời gian khi học của mình nó vẫn là cái cách tối ưu và hiệu quả nhất rồi.
Ừm, tối ưu, phù hợp. Ừm hứm. Ừm, ừm. Full-time, part-time, ừm hưm. Ừm. Đúng rồi, đúng rồi. Ừm hứm. Ừm. Ừm hứm, ừm hứm. Ừm, hoàn toàn đồng ý. Vậy thì câu hỏi cuối cùng mình muốn dành cho bạn là nếu mà được, gọi là, chia sẻ một cái bí quyết về quản lý việc thời gian với những người trẻ hơn hoặc là với bạn bè của bạn thì bạn muốn chia sẻ điều gì với họ?
Ừm. Ừm. Nói chung là mình sẽ, vâng chắc là tốt nhất là mọi người không có một cái cách quản lý thời gian nào nó là tối ưu với tất cả mọi người hết, thế nên là mọi người hãy cố gắng thử và trải nghiệm càng nhiều càng tốt và tìm ra cái nào nó phù hợp với bản thân thôi.
Ừm hứm. Ừm hưm, cảm ơn chia sẻ rất là hay và thú vị của bạn nha. Chúc bạn một ngày là tốt lành ha.
Ừm. Cảm ơn bạn vì cái cuộc trò chuyện này.

Ừm, thí nữa ra là mình sẽ dùng một cái lịch thì nó sẽ là ở trên Google Calendar, thì ở đấy thì mình cũng sẽ chia ra. Là nhất là mình sẽ có những khoảng thời gian là học cố định ở trên trường, lúc đấy là sẽ tham gia những cái bài giảng hoặc là những cái, kiểu, chuyên đề chuyên môn ấy. Thì đấy là những cái thời gian nó cố định, nó không phải thay đổi được rồi, thì mình cũng không làm được gì khác vào trong những cái đấy. Thì mình sẽ để sẵn hết ra thì để mình biết là ồ, những cái này là khoảng thời gian nó kín rồi, thì bây giờ mình sẽ có thêm một cái lịch thứ hai, đấy là những cái lịch liên quan đến tự học, thì mình sẽ dựa trên là ừm, mình dựa trên những cái mà cố định rồi, mình xem những còn những khoảng thời gian nào trống thì mình sẽ sắp xếp những cái lịch tự học vào đấy và nó sẽ tùy thuộc vào, kiểu, chẳng hạn như là môn này thì mình sẽ có một cái kiểm tra, ờ, chuyên cần hay là sẽ có một cái kiểm tra giữa kỳ hoặc cuối kỳ, hoặc là làm tiểu luận hay gì đấy, thì mình sẽ dựa trên những cái mức độ ưu tiên, đấy, thì mình sẽ xếp những cái lịch học ừm, tự học vào. Đó, như chẳng hạn là hôm thứ Ba thì mình có một cái lịch thi giữa kỳ, thì hôm Chủ nhật với hôm thứ Hai thì mình sẽ tập trung ôn cho cái môn đấy, ừm, còn những cái môn khác thì mình sẽ xếp cái thời gian sau đấy, thì tại vì, ờ, thi thì nó lấy điểm số thì nó vẫn là quan trọng hơn ấy.
Ừm. Ừm hứm. Ừm hứm. Đúng rồi. Ừm. Ừm, kín rồi. Ừm hứm. Tự học. Ừm hứm. Ừm hứm. Chuyên cần. Ừm hứm, ừm hứm. Ưu tiên, đúng không? Ừm. Ừm hứm. Tập trung, đúng không? Ừm. Đúng rồi. Ờ, thì không biết là trong quá trình bạn đi học trên trường lớp chẳng hạn kìa, khi mà gặp những cái môn học mà nó khó hoặc, kiểu, nhàm chán thì bạn có một cái bí quyết nào để mà duy trì được cái sự tập trung trong suốt cái buổi học đó hay không?
Ừm hứm. Ừm, thật ra thì với những cái môn học mà nó khó với nó chán ấy, thì thú thật là mình cũng không có nhiều động lực để mình học những cái môn đấy lắm, <laughs> thế nên là thường là mình sẽ, ờ mình biết là mình cái, kiểu, xu hướng của mình ấy là cái gì mà nó nó dễ học ấy, như kiểu, chẳng hạn là học về, ờ, mấy cái, kiểu, não bộ các thứ, mấy cái hệ thần kinh là mình mình rất là mệt, mình, kiểu, không kiểu, nó khá là khô khan, mình không không kết nối được cái kiến thức ấy, thì những cái môn đấy thì mình sẽ ưu tiên là mình sẽ làm những cái đề cương và sẽ soạn những cái phần viết trước, tại vì nói chung là mình biết là cái môn đấy nó càng khó thì mình có thể soạn những cái, ờ, nội dung vô trước để có gì sau này thì mình chỉ cần quay lại mình học thôi, chứ còn nếu mà để sát những cái ngày mà thi thiết các thứ gì mà mình bắt đầu làm ấy là mình chắc chắn là mình sẽ mình sẽ, kiểu, không không ấy được luôn ấy.
Ừm. <chuckles> À há. Ừm, ừm. Ừm hứm, ừm hứm. Khô khan, đúng không? Ừm. Đề cương, đúng không? Ừm. Ừm hứm, ừm hứm. Ừm. Không sao. <chuckles> Vậy thì không biết là khi mà bạn, ừm, ừm, có quá nhiều việc hoặc cần làm, hay là bạn cảm thấy quá tải thì bạn sẽ xử lý như thế nào?
Ừm. Ừm.

Ừm, ờ, hồi nãy thì bạn có nhắc đến cái việc có thể là bạn có hay rủ bạn bè ra quán cà phê để học tập. Thì theo bạn thì cái việc, gọi là, môi trường học tập chẳng hạn, có thể là học ở thư viện hay học ở quán cà phê này nọ đi, thì đối với bạn thì nó có, gọi là, tác dụng nó nó có tốt hay không?
Ừm. Ừm, mình mình thấy là có đấy. Tại vì, ờ, nếu mà những cái quán cà phê ấy, thì thường là mình, ừm, sẽ hay ra đấy để làm những cái việc mà nó không cái việc học mà nó không yêu cầu quá nhiều sự tập trung. Như kiểu mình ngồi làm đề cương, mình ngồi viết lại, kiểu, bài giảng hay là mình ghi chú, note những cái gì nó cần học hay những cái gì cần lưu ý. Thì đối với mình thì mình sẽ ra quán cà phê làm như thế, bởi vì, ờ, ờ, bạn biết ấy, kiểu, cái môi trường cà phê thì nó rất là ồn và nó rất là nhiều người, kể cả khi mà có những cái quán cà phê nó học ấy, thì thỉnh thoảng mọi người vẫn sẽ trao đổi một ít với nhau ấy, mà đôi khi thì nếu mà, kiểu, học thuộc ở trong cái môi trường đấy thì nó sẽ không không OK lắm. Đó, nhưng mà chẳng hạn những cái môn nào ấy mà cần học thuộc nhiều ấy, mà cần, kiểu, ghi chú rất là s ờ, kiểu, ghi nhớ rất là lâu ấy, như kiểu đấy, mấy cái môn liên quan mà hệ thần kinh ấy, thì là mình sẽ thường ra thư viện hơn. Tại vì nói chung là đã là thư viện thì tất cả mọi người sẽ, kiểu, đều ý thức là ai cũng ra đấy để học với cả để làm việc hết.
Ừm. Ừm hứm. Ừm. Ừm hứm, ừm hứm. Đúng rồi, đúng rồi. Ừm. Ừm hưm. Ừm hứm, ừm hứm. Ừm. À há, à há. Ừm hứm, ừm hứm. Đúng rồi. Ừm. Thì không biết là, ừm, bên cạnh cái việc học, gọi là, những cái nội dung gọi chính quy như vậy, thì bạn có dành thời gian cố định, có thể là mỗi tuần, mỗi ngày để mà học những gọi thứ như, gọi là, kiểu như ngoài chương trình hay không? Có thể là giúp ích cho bạn sau này chẳng hạn.